Sí, la verdad es que fue una película muy, muy buena. A mí me encantaron los personajes, porque además, em, me parece que fue una película ochentera, sin o noventera. Mm, fue noventera, ¿verdad?
Creo que fue 90's, sí. Ajá.
Eh, sí. Eh, los actores estaban como en en su apogeo, entonces eran muy guapos, más el maquillaje. Entonces, llevaron esta misticidad del del personaje a la pantalla. Entonces, creo que fue un fue muy bueno, muy bueno. Y bueno
Claro. Sí. Sí, yo creo que las much muchas mujeres fueron al cine por verlo. <chuckles> No, mentira. <chuckles>
<chuckles> No, por supuesto que sí. <chuckles> Yo estoy segura que sí. Y y bueno, pues, ya, em, para concluir esta serie de preguntas, porque me ha encantado que me que me respondas mis mis cuestionarios sobre el tema de de qué es mejor, si la trama o los personajes, eh, ya me recomendaste una serie, o bueno, ya me dijiste qué serie es la que te parece muy buena. ¿Alguna película que quieras, eh, contarme?
Claro. Ajá. Mmm, bueno, quizás, eh, ¿"El club de la pelea", la has visto?
Sí, muy buena. Y yo ahí digo que es la trama. ¿Tú qué opinas?
Bueno, buenísima. Ajá. La trama espectacular.
Perfecto. Pues, te agradezco que hayas contestado mis preguntas nuevamente, y que tengas una excelente noche. Fue un placer hablar contigo.
Excelente noche para ti también. Sí, un gusto. Pasa bien.